Ừm, bạn ơi bạn, mình đang gặp một cái vấn đề như này này, vừa rồi á, mình ngồi mình cộng chi tiêu hàng tháng á, xong mình mới phát hiện ra á, là mình đăng ký rất là nhiều những cái gói dịch vụ nhỏ lẻ, nhưng mà khi mà cộng các phí lại á, là nó thành một cái khoản rất là to mỗi tháng luôn, và chính cái điều đấy á bị đánh giá sai về cái khả năng tiết kiệm của bản thân. Mình lấy ví dụ nhá, một tháng bây giờ thì nhà mình có tiền Netflix này, xong là tiền, à, mua gigabyte để mà thuê, a, nụ <smacks lips> ừm, gọi là, lưu trữ dữ liệu ở trên đám mây, ơ, của cloud của App Store đó bạn. Đó, xong rồi chi phí học tiếng Anh hàng tháng, chi phí tập gym cho chồng, xong rồi, à, là những cái, a, những cái gói mà đăng ký tiện ích, ờ, ví dụ như là, ờ, cái, ơ, ừm, tiện ích về 4G, 5G này, đấy, nên thành ra, kiểu, thấy cái gì cũng cần thiết nhưng mà nó gộp lại á, là các cái khoản gói tiện ích như vậy nó cứ cộng dồn, cộng dồn, mình thấy chi phí nó nhiều lắm nha. À, kiểu như là, cái lúc mà mình đăng ký á, thì mình thấy là "Ôi cha ơi! Có một trăm mấy ngàn thì thôi đăng ký cũng được cho thoải mái" nhưng mà đến khi mà mình ngồi mình thử tính lại thì một tháng á, mình có phải đến 7-8 cái gói một trăm mấy ngàn như vậy, nên, ừm, tổng cái chi phí khá là nhiều Đó, mình muốn hỏi bạn là mình nên làm gì trong cái trường hợp này thì được nhỉ?
Ôi trời! Ừm, khá là đáng lo đấy. Ờ. Ừm hứm. Ờ hả. Ừm. À, thế thì cũng nhiều thật. À, không sao đâu, bạn cũng đừng lo lắng quá nhá, mình cũng ở đây là để tìm cùng với bạn tìm những cái giải pháp cho những cái tình huống như thế này mà. Thì cái trường hợp mà bạn có quá là nhiều gói dịch vụ, tuy là mỗi gói thì giá trị của nó khá là nhỏ, nhưng mà cộng dồn lại cuối tháng thì công nhận cũng là một cái khoản chi phí kha khá đó ha. Bạn đang rất là lo lắng nhỉ? Thì trước khi mà đưa ra những cái lời khuyên chi tiết hơn, mình cũng muốn làm rõ một vài cái vấn đề để là làm sao cho cái lời khuyên nó phù hợp với bạn nhất có thể bạn nhá. Thế thì bây giờ bạn có thể chia sẻ thật sự, à, xem là áng chừng đó là bây giờ một tháng gia đình bạn thì chi tiêu, ờ, cho bao nhiêu những cái gói đăng ký này? Ờ, và nó tầm khoảng bao nhiêu tiền mỗi tháng vậy ạ?
Ừm. Ờ, đúng, đúng. Ừm, ừm. Ờ, mình thấy nha, ờ, tổng cái gói mà mình sử dụng như hôm qua mình có ngồi mình cộng sơ sơ á, là 7-8 gói chi đó á. Mà mới chỉ là mấy cái gói ví dụ như là liên quan đến 4G, 5G rồi là những cái mà dịch vụ sinh hoạt chung của cả gia đình thôi đó bạn, ví dụ như Netflix đó bạn. Thế là một tháng là cũng phải tốn sơ sơ đến 4.000.000-5.000.000 luôn đấy, không ít đâu! Mình thì nghĩ là mấy cái gói dịch vụ nó ít ít, nhưng mà tự nhiên cộng lại ấy, thấy cái con số mà mình giật mình luôn, 4.000.000-5.000.000 một tháng là đâu có có ít đâu bạn, đó.
Ừm, nhiều nhỉ? Ừm. Ôi trời! Ừm, đúng thật. Đúng thật, đúng thật. 7-8 gói đăng ký và tổng chi phí lên tới tận 4.000.000-5.000.000 thì nó cũng hơi đáng lo. Và mình cũng thấy là có vẻ là với cái sự lo lắng này của bạn, thì nó cũng ăn vào một cái phần, gọi là, một cái phần ngân sách ở trong gia đình của bạn ha. Thế thì hiện tại ấy, thì liệu là mỗi người dùng, gọi là, chia d gói riêng hay là, à, tất cả bạn đã gộp hết lại để, gọi là, coi như là trọng trách của một thành viên trong gia đình vậy?
Ừm. Đúng rồi. À, không, thì cái này á, nó cũng sẽ bao gồm là cái gói mà cả gia đình dùng chung hoặc là cái gói mà theo cái nhu cầu riêng của mỗi người. Ví dụ nhá, ờ, cả gia đình mình á, thì là sẽ xem, à, Netflix chung với nhau. Mà mình cũng chỉ mua cái cái gói, gọi là, ờ, cũng tiêu chuẩn thôi đó, là hai trăm ba hai trăm tư gì đó. Đó, là mình nhớ là 230, 240 một tháng. Rồi, sau đó thì là cũng chi phí đến 4G, 5G. Mình thanh mình đong đăng ký cái gói là 90.000 một tháng cho cái gói 4G của mình. Chồng mình thì cũng tương tự là 90.000 một tháng này. Xong rồi tiền học tiếng Anh cho con là cũng phải mua các cái gói dịch vụ theo tháng đấy. Thì tiền học tiếng Anh cho con là cũng ba trăm mấy nghìn một tháng này. Xong rồi bản thân mình ấy, bởi vì là điện thoại nó bị thiếu cái dung lượng ấy, thế là mình cũng phải mua thêm cái gói dữ liệu ở trên cloud, thì là mình nhớ là 250 thì phải, đấy, một tháng. Đấy, xong rồi chưa kể chi phí tập gym rồi là, đấy, các cái chi phí linh tinh, linh tinh khác. Thành ra là mỗi người thì có một cái nhu cầu, nhưng mà nhà mình thì luôn luôn ưu tiên mua cái gói dịch vụ. Mà thực ra là cũng chẳng chọn những cái gói mà nó quá là cao cấp đâu, chỉ là theo đúng cái nhu cầu thôi. Mà làm sao mà tự nhiên cộng lại mình thấy cái con số mình cũng bất ngờ ghê luôn á.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ờ. Ừm. À, rồi, wifi ha. Ừm. Ôi trời! Ừm. Ôi trời! <laughs> Đúng rồi đấy, đúng đấy! Nói chung là nhìn những cái từng cái khoản một vậy thì bạn lại thấy rất là hợp lý, nhưng mà cộng lại thì nó không hợp lý nữa rồi, đúng không? Ờ, mình cũng rất là hiểu cái cảm giác đấy mà, bởi vì thực sự thì khi mà bạn đăng ký thì chắc chắn là bạn cũng phải có nhu cầu, bạn cũng cần thiết rồi, chứ không phải là bạn đăng ký cho vui được thế thì hơi tốn tiền quá. Thế nhưng mà, gọi là, đến một cái khoảng thời gian sau thì có thể là bạn sẽ thấy cái việc này nó lại hơi hơi gánh nặng ha? Thế thì không biết ấy, là các cái gói này của bạn bạn có đăng ký dài không? Và liệu là hiện tại ấy thì nó đang thu hàng tháng và liệu bạn có đăng ký hàng năm, hàng tháng hay là bạn chỉ, kiểu, ờ, đăng ký ngắn hạn thôi?
Ờ, ờ, đúng, đúng, đúng, đúng, tâm lý vậy. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ờ. Ừm, thôi. À, mình ấy thì là phát sinh hàng tháng thì mình đăng ký theo tháng thôi. Mặc dù là ví dụ như là cái lúc mà mình mua á, thì là cái bạn mà bán cho mình á, rất là nhiều lần cũng sẽ hỏi mình là "Hay là chị mua 3 tháng một lần, hay 6 tháng một lần, hoặc là là mua gói theo năm á, thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí hơn á." Nhưng mà nói thật là mình rất là chắc cú, tại vì mình nghĩ là cái nhu cầu nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian á, nên là thường mình sẽ mua cho theo tháng. Và tính ra là mình nghĩ là mua theo tháng cho nó, kiểu, dễ kiểm soát, nhưng mà tính ra nó lại cũng không có tiết kiệm, không có kinh tế lắm nha. Tại vì ví dụ như là cái gói Netflix chẳng hạn, hiện tại đang là 230, 240 là mình đóng theo tháng, nhưng mà nếu mà mình đóng theo, a, theo năm ấy, hay là theo quý ấy thì mình thấy là hình như là nó rẻ hơn thì phải. Đấy, hay là kể cả tiếng Anh cho con cũng vậy. Với lại hơn nữa có một cái vấn đề nữa này, khi mà mình mua theo tháng như vậy á, là mỗi một cái thời điểm trong tháng là mình sẽ thanh toán riêng chứ không phải là mình gộp hết là cứ cuối tháng mới thanh toán tất cả các gói dịch vụ đâu bạn ạ. Nên là nó cứ lẻ tẻ từ đầu tháng nè thanh toán tiếng Anh cho con, xong giữa tháng thì lại đăng G, 5G, xong rồi lại cuối tháng thì lại, ờ, thanh toán Netflix. Thấy, kiểu như là, cái chi phí nó rải rác á, nên thành ra là làm cho mình cảm thấy là, ừ, có vẻ như chi phí nó cũng không nhiều lắm, chứ đâu phải là mình thanh toán luôn một cục 4.000.000-5.000.000 một tháng đâu. Đấy, nên thành ra là làm cho mình có cái tâm lý, gọi là, không có được đề phòng về cái việc kiểm soát chi tiêu các cái gói dịch vụ này này.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi đấy. Ừm. À. <laughs> Ừm hứm. À. Ờ, thế à? Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, gọi là, nó cứ thanh toán nhỏ lẻ, lẻ tẻ một lần như vậy thì rất là khó để mà theo dõi, cũng rất là khó để mà có thể áng chừng được nhỉ? Rất là may mắn là bạn đã ngồi lại để mà kiểm kê, kiểm soát lại tất cả những cái chi tiêu này và nhận ra sớm, thì cái việc này cũng rất là đáng ngưỡng mộ đấy. Ừm, không sao, bạn cũng đừng có lo quá, việc gì cũng có thể có cách giải quyết thôi. Mình thì nghe xong mình cũng đang h hiểu được cái câu chuyện của bạn rồi, có vẻ là hơi nhiều gói dịch vụ nhỉ? Thì bây giờ bạn có thể chia sẻ đấy là bạn đánh giá xem là những cái gói nào nhá, ví dụ như, kiểu, là Netflix, như, kiểu, là YouTube Premium này, hay là Spotify này, thì liệu gia đình bạn có sử dụng nhiều không? Kiểu là, có trẻ nhỏ xem phim nhiều hay là gia đình bạn có xem phim nhiều không chẳng hạn?
Ừm. Đúng, đúng. Chính xác. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, ê, bạn nói đến cái YouTube Premium mình mới nhớ ra là hồi nãy mình quên chưa kể đến cái đấy đấy. Từ khi mà có YouTube Premium là mình mình, kiểu, đặt hy vọng vào nó lắm luôn để mà đỡ phải xem quảng cáo ấy, đấy, ờ, thế nên là mình ký cái YouTube Premium đấy, xong là mình thấy là nói chung là về nhu cầu thì là cũng có, ví dụ như là Netflix á thì sẽ giúp cho con mình có thể xem các cái chương trình về thiếu nhi tốt hơn này, xong là cả gia đình lâu lâu thì cũng ngồi xem phim ở trên Netflix á, nói chung là mình đánh giá là hiệu quả là có. Còn, à, ví dụ như là YouTube Premium thì cũng rất là tốt, tại vì là con mình nó hay xem mấy cái chương trình ấy, mà cứ có quảng cáo là đôi khi nó cũng khiến cho nó bị mất tập trung ấy, đấy, thế nên là mình thấy là đánh giá thì mình thấy là theo nhu cầu thì là có nha. Ờ, hay là các cái dịch vụ 4G, 5G á thì, à, tất nhiên là cần thiết rồi, vợ chồng chúng mình thì đi ra ngoài và lúc nào cũng cần phải online vì là công việc mà. Đấy, nên là mình nghĩ là tụi mình có nhu cầu nhưng mà cộng lại thì cái chi phí nó hơi cao nên là hơi hơi thấy ngợp một xíu thôi.
Ừm. Ờ, đó. Ừm. Lâu lâu ha. Ừm. Ừm hứm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, yeah. À, rồi, nghe cái câu chuyện này thì mình cũng đang thấy có hơi một chút vấn đề rồi nha, có vẻ ấy là bạn đang đăng ký hơi nhiều dịch vụ, nó cùng làm một cái nhiệm vụ nhưng mà nó lại, gọi là, trùng lặp nhau đó. Ví dụ như kiểu là bạn có cả Netflix, có cả YouTube Premium này, và cả hai cái dịch vụ này nó lại đều là mang tính giải trí cả thôi, đúng không? Thế thì bạn có thể suy tính xem là cái nào mình dùng nhiều hơn thì mình hủy cái còn lại đi, và nhưng mà hủy nhá, không phải là bạn sẽ hủy là bạn mất hết những cái tiện nghi, bạn mất hết những cái, gọi là, những cái ứng dụng của nó, bởi vì một, đấy là vẫn có bản miễn phí này, hai, đấy là vẫn có, gọi là, nếu mà cần ấy thì bạn cũng có thể đăng ký dùng thử thay vì là bạn đăng ký đăng ký hẳn luôn và ba là vẫn có những cái, gọi là, phiên bản, à, thay thế. Thì bạn có thể sẵn sàng, gọi là, từ bỏ một trong hai những cái ứng dụng giải trí, những cái dịch vụ giải trí đi không?
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ồ, cũng đúng! Ừm. Ờ, đúng, đúng, đúng! Ừm. À. <tsk> Bạn nói thì mình cũng thấy là có vẻ như mình hoàn toàn có thể chọn 1 trong 2 giữa YouTube hoặc là Netflix mà nhỉ? Tại sao mình lại phải mua cả hai ta? Trong khi là một tháng chi phí mỗi cái cũng khá là nhiều tiền đấy. Ờ, OK, a, mình sẽ phải cân nhắc lại để xem là cái gì nó cần thiết và cái gì cần nên nên cắt đi ha. OK, OK, mình sẽ thử cân nhắc lại nhá.
Ừm. <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi. Bạn hãy cố gắng đấy là làm sao để cho các cái dịch vụ ở trong gia đình của mình ấy, nó chia thành 4 nhóm, và mỗi nhóm ấy thì có đâu đấy tối đa 1 hoặc là 2 dịch vụ thôi. Ví dụ như, kiểu, là nhóm đầu tiên sẽ là nhóm giải trí không bắt buộc này, rồi nhóm thứ hai sẽ là những cái nhóm mà ít khi dùng, những cái nhóm mà kh hầu như là không bao giờ dùng luôn này. Đấy là 3 nhóm, nhóm thứ ba rồi, nhóm cuối cùng là phải có, bắt buộc, ví dụ, như kiểu là tiền mạng, như kiểu là tiền học cho con, hoặc là, như kiểu là, tiền dung lượng điện thoại của bạn. Nhưng mà nếu mà cần thiết ấy, cũng có thể sử dụng lựa chọn những cái giải pháp thay thế được. Thì bạn đang bạn đã có một cái, gọi là, một cái ý tưởng chung chung về 4 cái nhóm này chưa?
Ừm. Đồng ý. Ừm. Đồng ý. Ừm, mình thấy hợp lý đó nha, tức là phải chia nhóm ra, rồi sau đó là phân loại, xem là cái nào cần thiết, cái nào không, đúng không? Bản thân mình là cứ thấy tiện là đăng ký liền luôn, xong là cái lúc mà mình đăng ký là mình nghĩ là "Ừ, cái này dùng được nhiều này, chắc chắn là sẽ có ích này", nhưng mà tới hồi mình không dùng nhiều á, lại thành ra là bỏ phí, đúng không? Ô kê, mình sẽ phân nhóm ra và sau đó là cân nhắc để mà xem xem là trong cùng 1 nhóm đấy thì có cái nội dung nào nó trùng lặp hay không và mình sẽ lựa chọn để mà xem có cái gói nào nó phù hợp hay không. Ô kê, mình hiểu rồi nha. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi đấy. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Và để có thể, à, giảm bớt được l giảm bớt được một vài cái gánh nặng tài chính nhá, cho kể cả cho những cái dịch vụ bắt buộc đi, bạn cũng có thể tìm sự thay thế này, đấy là, ví dụ như cả tiền mạng chẳng hạn, thay vì là bạn đăng ký một cái gói 90 cho cả vợ chồng rất là tốn kém, đúng không? Thì bạn có thể tìm những cái gói nào, ờ, có thể là bạn đầu tư hẳn một cái sim sinh viên, nhờ ai đấy làm hộ một cái sim sinh viên, sim học sinh chẳng hạn, thì các cái gói nó sẽ rẻ hơn này, hoặc là nếu không ấy thì <laughs> đúng rồi đó, nếu không thì bạn cũng có thể đầu tư là ở cái nơi làm của mình có thể đầu tư thêm một cái cục wifi và ở nhà của mình cũng đăng ký một cái cục wifi luôn thì nó sẽ bớt đi, bớt cái tiền mạng đăng ký hàng tháng đi khá là nhiều cho cả hai vợ chồng luôn, cả gia đình có thể dùng. Ờ, những cái lựa chọn như kiểu là Netflix này, như kiểu là iCloud này, hay như kiểu là những cái lựa chọn để đăng ký thêm dung lượng trên điện thoại ấy, bạn cũng có thể cái này nó hơi phức tạp, nhưng mà nếu bạn tìm hiểu thì bạn có thể tiết kiệm được rất là nhiều. Đấy là bạn có thể đăng ký, bạn có thể mua một cái máy chủ tự làm ở nhà bạn nhá. Khi mà đăng ký một cái máy chủ tự làm ấy, bạn có thể tải hết tất cả những cái phim mà bạn muốn ở lên trên đấy này, xong rồi bạn lại phát lên ti vi, bạn lại phát lên điện thoại, bạn phát lên máy tính, phát qua mạng luôn. Bạn cũng có thể, gọi là, đăng ký gửi gửi hết cả các cái dữ liệu ở trên điện thoại của mình vào cái máy chủ nho nhỏ đấy ở nhà của mình thì nó cũng lưu được luôn, bạn lại đỡ phải tốn tiền đăng ký, thì bạn thấy những cái phương án này có ổn không?
Ờ. À! À! Có vậy luôn hả? Ờ. Đồng ý. Ừm, tương tác là vậy, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À! À! Ừm, hay quá! Ồ! Bạn nói mình mới biết nha. Cái này mình phải tìm hiểu thôi, hoặc là mình phải nhờ ông chồng mình tìm hiểu, tại vì ổng ấy sẽ rành về công nghệ hơn mình, nhưng mà, kiểu, trước nay mình rất là hay bị bị phụ thuộc á. Mình thấy quảng cáo xong là mình nghĩ nó phù hợp là mình đăng ký liền luôn chứ không nghĩ rằng là có những cái giải pháp thay thế để mà nó có tội thể tối ưu cái chi phí hơn. Ví dụ như là cái gợi ý mà để mà làm sim sinh viên để mua những cái gói ưu đãi về 4G, 5G ấy, nó cũng là một cái cách rất là hay, tại vì bản thân mình từ trước đến nay cứ đăng ký theo cái quảng cáo của nhà mạng ấy, nhiều khi là nó cũng hơi bị quá so với cái nhu cầu một chút và cái chi phí nó cũng khá là cao ha. Okay, mình sẽ cân nhắc thử cái cách mà bạn gợi ý nhá. Ờ, nói chuyện với bạn xong rồi, kiểu, bị mở mang đầu óc, xong là, kiểu, có được nhiều cái cái góc nhìn hay ho để mà thay đổi cái thói quen, a, đăng ký những cái cái chi phí hàng tháng này ghê á. Ừm, để mình cân nhắc lại và có thể sẽ là tìm cái giải pháp nó phù hợp hơn, hơn nữa là sẽ cắt giảm một vài các cái gói mà nó không phù hợp nhá. Cảm ơn bạn ngày hôm nay nghe câu chuyện của mình rồi là còn cho mình rất là nhiều những cái lời khuyên hữu ích nha.
Ừm. <laughs> Ờ, đúng rồi đó. <laughs> Ừm. Ờ. Ổn rồi đấy. Ừm. Ừ. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, chúc bạn thành công kiểm soát được chi phí của mình nhá.